あの、仕事って色々と大変なこともあったりとか、ま、もちろんね、あの、終わった後の達成感とか、なんかプロジェクトとかそういったもの終わった後の、こうね、やったぞっていう気持ちもすごくあるかとは思うんですけれども、あなた自身はこう、今のお仕事の中でやりがいっていうのをどのように見つけましたか？
はい。 はい。 はい、あの、私今フリーランスで、あの、働いているんですが、あの、まあ、主に駐在に来られてる方々のまあ、通訳をしたりとか、あとあの、教えたり日本語を教えたりとかしているんですね。
ええ。 うん。 ああ、そうなんですね。どうでしょう、こう、そういったうん、お仕事の中でこう、ま、もちろん大変なことっていうのも、すごくあるかとは思うんですけれども、その、やりがい、この仕事のこういうところがやっぱりいいなって思うところって何かございますか？
は、なのうん。 はい。 うん。 はい、やはりあの、最初は、なん、やっぱり、ぐ全然文化も違いますし、特に、あの、元々ね、あの、日系のきししご日系の会社に入られてる方なので、全く知らないよりは少しご存知だとは思うんですが、実際日本に来てみて、多分なんかやっぱり仕事の仕方が全然違うっていうのがありまして、アメリままあ、ね、が外国と、あの、日本と、ま、も、主にあの、お欧米のか欧米じゃ、あの、北米の方が多いんですけれども、で、すごくやっぱり違う、やり方が違うっていうので、色々こう、最初は、何ていうんでしょうね、こう、ぶつかり合ったり、同じ皆さん目標なんですけど、やり方が違うことでぶつかっていくっていうことがやはり多くて。で、やはうーん、そうなんですね。で、私は真ん中に立ってる立場じゃないですか、両方が分かる。気持ちが両方が分かる、きも分かるんですが、それがだんだん、なんか、あの、仕事以外でも色々お話をしたりとかで、あ、これはこうなんじゃなお互いにね、ああ、それが嫌だったんだとか、あ、そうなんだっていうので、なんとなくこう、なん落としどころっていうのがだんだん見えてきて、で、なんか、だまあ、時間はかかるんですが、だんだんと、こう、何て言うんでしょうね、結局は同じ目標なので、まあ、ね、いろんなうん、いろんな、そう、そうですよね、ゴールは一緒なんですけど、それぞれのなんかやり方が嫌だとか、もちろんあるんですけど、なんとなくまとまってく、それを見てるのが、私はね、あの、やらないようですけど、ただ通訳してるんだけど、なんとなく自分も「あ、良かった」っていう達成感じゃないですけど、ありますね。
ええ。 うんうん。 ああ。 ええええ。 うん。 うん。 ああ、確かにそうですよね。うん、多文化だからこそうん。 ええ。 うん。 ええ。 ああ、確かにね。うん、見てるゴールっていうのは、うん、一緒なんですね。 <laughs> うんうん。 なるほど。てことはあれですよね、その会社の方のお話を聞き、まあ、あの、会社の、そうですね、上司であったりとかのお話を聞いたり、あの、実際になかなかその、やり方とかでちょっと不安があるんだとかっていう方のそれぞれのお話、それぞれな立場からお話を聞いた上で、こう、意見のすり合わせとかの方の、つあの、折衝役を行ってるってことですかね？
うん。うん。 うん。うん。 うんうんうん。 はい。 そういうことですね。はい、うん。
ええ、なるほど。直近だとどうでしょう。あの、このあたりがどうしてもこう、やり方が合わないとか、自分たちの国とここはやっぱ違ってるから辛いんだっていうのだと、どういったものがございましたか？
あ、はい、あの、日本も少し変わってきたんですけど、やっぱりあの、長く仕事をするっていうのが、何て言うんでしょう、当たり前と言いますか。ね、それと、まあ、欧米の方たちは、あの、逆の考えで、やはりその、長くいるのは、仕事ができない人みたいな。その、ギャップが結構最初はなんか大きいんですけれども、で、そこはね、どどうしても埋まらないんですよね、やっぱり。
うんうん。 ええ。 うんうん。 ああ、なるほど。結構ね、日本も今労働時間とか、そのあたり働き方改革とかもやってるかとは思うんですけれども、それでもうん、他の国のうん、欧米のところから見ると…
うーん。うん。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 いや、そうなんつ。いそうなんですね。やっぱり忙しい時期っていうのがどうしてもあるんですけど、それは自分たちには関係ない、いっていうスタンスでやっぱり来られるので
ええ。 うーん。
あ、日本のサイドから見ると「なんでだよ」みたいな。まあまあね、ちょっとすごくこう、そこも少しこう、何て言うんです、最初っから聞いてる部分はやられるんですよ、ちゃんと。来る前にちゃんと契約に入ってるやつは、きちんとやられるんですが、それ以外のことはもう、されないっていう。
ええ。 うんうん。
つですね、そこがやはりもう相いれないっていうかね、そこはね、うん。
あ、確かにね。その契約書に書かれているけいあの業務内容とか、業務時間とか、そういった明記されてるものについては本当にまあもう分かりきって自分でも納得しているけれども、まあでもうん、お仕事ってね、そう、それあ、すいません、お仕事ってそれだけじゃないですからね、なかなかね。
そうです、はい。うん。 そうですね。で、そこ、それうん。それに関してなそう、ごめんなさい、はい。え。で そうなんですね。それにだから付随することはもうできないみたいな
ええ。 うん。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
はい。 うんうん。 <laughs> <laughs> なるほど。 うんうんうん。 なるほど。まあね、必ずしもその日本の、ま、今の習慣とか風土っていうのがいいものとは言い難い時もあるかとは思うんですが。うん。そういった時にこう、どうでしょう、だいたいどういったところにこう落ち着いたりとか、まあ、お互い話し合ったり、その、ね、雰囲気とか環境に慣れていった上で、どどこら辺がこう落としどころになるのかなっていうのはちょっと気になるので、是非教えていただけますか？
うん、うん。 いや、そうですね、はい。 うん。 うん、そうですね。あ、はい。やっぱり、あの、時間、を、何て言うんだろう、きちんと、守らないっていうのが、やわり嫌な嫌なんですよね。何時にこる早く来られてる、そそのために。で、早く来られて、早く帰るっていう
あ。
なんで、残業とかはもう基本的に NG
うんうん。
ですね、そこはもうどうしても変えられなくって、ただ、その、自分に関係する、あの、むこまあ、時差がどうしてもあるじゃないですか。なんで、そこの時差があるところの、あの、仕事とかは、例えば会議とか、そういうのはなんかあまり文句言われないですね。逆にその、会社内の、その、残業とかが、嫌なんでしょうね、て感じがしますね。
はい。 ええ。 ああ、なるほど。
なんでそこだけ、その、長く会社にいるっていうのが多分、あの、何て言うんだろう、その、イレギュラーで、急に、その、いなきゃいけないとかが、多分納得ができない感じがしますね、見てて。
うんうん。なるほど。でも、まあ、どうそうですね。うん。あ、すいません、どうぞど、はい。うんうん。
でも、そのうん。うん、なんで、でもあ、すいません。でもそこがやっぱり、そう相容れないので、まあ、そこはもう諦めるしかないなって感じで、日本サイドも見ておりみたいですね。
ええ。 なるほど。実際、大丈夫そうですか？なかなかこうね、日本の方だとしても、ま、突発的なそういった時とか、まあ、納期がね、ギリギリ迫ってるから、追い込みの時期だってなると、どうしてもね、ま、仕事も増えるし、人員も必要にはなってくると思うんですけれども、まあ、なかなかそういった方々のこう、協力が得られない状態でもこう、業務とかって、なかなか難しくはなったりしないんですか？
うん。 うん。 そうですよね、ええ。 ええ。 はい、なので、なんか計画を立てるっていうのが、なんか日本人だとお願いって言われると、「はい」って感じなんだと思うんですよね。なんか、ちょ状況的に。ですが、やはりちょっと、早めに言わないといけないっていう
ええ。 うんうん。
のが、多分、ね、ま、なんかそれをかころがけられてるみたいすね。なんか、なんでこれがあるので、ここで調節してくださいって、前もって言うと、割と受け入れられるので、なんで急に、今日、何時何時は、やなんか、うーん、必ず受け入れられないですね。
ああ、なるほど。 なるほど。まあ、確かにね、あの、お互いのお話とか言い分とかね、価値観も違う中でお話を聞いた上で、ま、結果的にその落としごろを見つけるとか、ま、それが和解に繋がったってなれば、すごくこう、お仕事のやりがいにも繋がっていくとは思うんですけれども。
うん。 うん。うん。 うん。 ままま、微力ですけどね。結局、私は言ってることを伝えるだけなんでね。ただそう、うん。
いやいやいや、ええ。 いや、でも、ほんとにうん、そういった中間の方がいるといないのでは、絶対こう、職場の環境とか雰囲気も変わってくるとは思うんですね。ええ。ただうんうん。
ああ。 ああ、そうですね。で、絶対に、あの、お互いにのことを言わないですからね、私たちはね。あの、それ契約があるので。そうです。うん。
そうですよね。ただ、こうなんだろう。そうですよね。お互いの意見とかでこういう意見がありましたよ、こういう風にお伝えしていらっしゃる方もいましたよって伝える時に、こう、伝え方って結構お互いに対して難しいと思うんですよ。
うん。 うん。 あ、そうで、それはもう、もものすごく気になるとこですね、一番。なんかちょっとね、あの、丸く言うっていうか、そのまま言っちゃうとまた揉めるので、ま、できるだけ、まあ、ね、話の筋は変えずに、なるべくなんか優しくと言いますかね。受け入れられるようにっていうのは心がけてますね。
ええ、そうですね。うんうん。 うん。 <laughs> はい。 なるほど。ま、ほんとにその言い方とか、ま、その伝え方っていうところが、まあ、ほんとに一番難しいけれども、やっぱりやりがいにも繋がるところではありますよね。
うん。 いや、それって。いや そうですね、そこがなんか、一番結局大事なのかなっていうのは、なんか仕事をやってて思いますね。言い方？やっぱりね。なんかみんな人間だからね、もちろん大変だったら助けたいって気持ちは、きっとあるんだと思うんです。でも、言い方によって「やれ！」とか、なんかなんか、こむね、そ「ここに来てるんだからやれ」とか、そういう感じだと多分、なんか受け入れられないのかな？同じお願いの仕方でも。
ええええ。 <laughs> そうですよね。うん。うんうん。 ああ。 うんうん。
て思いますよね。
なるほど。ちなみにこれまでこうフリーランスでお仕事をされていく中で、ああ、ちょっと、あの、やりがいとか、ま、そのあたり自分のこのお仕事に対してのやりがいを感じられなくなってきたなとか、ちょっと違うなって思うようになったことって、これまであったんでしょうか？
うん。 はい。 はい、それがあのコロナの頃に実は会社員になりまして。
ええ。 ああ、フリーランスから会社員に。うん。
その時にそう、その時には1年間だけだったんですけど、やはりね、やりがいが見つけられなくなったんですよ。
ああ、フリーランスから会社員になることで、これで見つけられなくなった。ええ。
そうなんです。なんか、あ、だから、あ、私は不安定でもフリーランスが合ってるんだなってその時にすごくあのみうん、気が付いたんですよ。本当はそのフリーランスジェネ長いんですけど、ものすごく。で、ああ、なんか会社員いいなってすごく憧れ、なんかね、あの朝、ね、チェックインしてみたいな。で、そういうの憧れだったんですけど。
うんうん。 ああ、そうだったんだ。 うんうん。 ええ。
で、何時に出てみたいなのが、なんかすごものすごい憧れてたんですけど、じ実際にやってみると、やはり自由にやってる部分
うん。 うんうん。
なんかやりがいが下がっちゃったんですよね。なんかどんだけやっても、なんかうん、フリーランスだと、どんどんだけでもやりたい感じだったんですが、やらない方に動いてる自分がいたんですよ。
ああ。 なるほど、ま、確かにね、会社員ってなると、まあ、あの、安定性はあるかもしれないけれども、その、給与とか評価とかも一定だったりとか、ルーティンワークっていうのもどうしても増えていったりと。ありますよね。
うん。 そうそうそうですね。うん。 そうですね。で、まあまあ、なんか、ね、自分の範囲をちゃんと知らないといけないじゃないですか。
ええ。
で、それを、こオーバーしちゃうそれいつもの感じでやりすぎてしまったりとか、なんで逆に迷惑がられるみたいなのもあったので。あ、で、結果的にものすごくストレスになってしまって。
あ、なるほど。 うん。はい。ええ。 うん。
そうですね。で、やりがいもやっぱり見れなくなったんですよね、見つけられなくなったんですよね。
それは本当に辛いし、大変な出来事でしたね。 うん、どうでした、その後、こうご自身でどうメンタルケアをしたりとか、その後の対処、対応をどうされてました？
そうですね。なんたうん。 その時ですか？ その時はもう、あの、同じような人がいたの、幸いいたので。
ええええ。
一緒に話して。 向いてないね、結局。そう。おさかい、ううん、お互い、向いてないね、みたいなで、あ、ほんとに、わす私たちは、よくしようって思って言ってるんですよ。
<laughs> なるほど。お互い、まあ、その認識なったんですね。うんうん。 はい。
でも、なんて、その私たちの範囲じゃないことを言ってるんですよね、明らかに。今考えれば。その時はよく分からなかったんですが。よくしようと思ってやってることが「いや、あなたたちの仕事じゃないからそれは」みたいな、感じのことがあったんで、全く同じシチュエーションで、その、ね、同じ同僚も、その時期の同僚も、同じだった、全く同じだったので「そっか」って。やっぱり、じゃあ、その人も今ね、彼もその、フリーランスで今やってるんですけど。そう、わふ。うん。
うん。 ああ。うんうん。 ええ。 <chuckles> なるほど。じゃあ、お互い、そのうん、なるべく早い段階で契約を、また、フリーランスの方に変えて、正社員からまたフリーランスに戻られたんですね。うんうん。
そうです。まあまあ、ね、全然違う会社なんですけれども。そうですね。なんか、やっぱりね、人って、いろいろね、やりがいを見つけることに、いろんなことがね、あの、いろんな条件があるんだなっていうのは、その時思いましたね。
うん。なるほど。 そうですよね。ま、それこそ会社員の方が向いてるって方もいらっしゃればそう、あなたのようにね、あの、フリーランスとかで自分の自由に働きたい時に、自分の方で好きなように働きたいっていう方もいらっしゃると思うので。まあ、ね、一様の働き方では多分やりがいっていうのは、見つけられないものだとは思いますよね、確かに。
いやいや、そうです。うん。 はい。 いや、ほんとですね。思いました。同じようなことをしてるんですが、面白いなってほんとに思いました。
ええ。 なるほど。どうです、大丈夫そうですか？そっからこう、今フリーランスの方に戻られてからは、その、やりがいとか自分のお仕事に対してのプライドみたいなものはええ、また再度
うん。 そうなんですよ。で、なんか一応ね、こないだ、あの、なんかストレステストみたいのが、あ-あったんで、やらせてもらったら、ぜろだったんですよ。その時はもう100%だったんですけど。そうなの、で、やりがいもそうなんです。やりがいもあるし、とりあえずね、ま、頑張らなきゃいけないんですけど、もちろん、日々ね。だけど、そっちの方がやりがいも見つけられて。なんか、ね、やっぱ自分に合ってるんですよね。
はいはい。 ああ。 <laughs> いや、でも、よかったよかった。はい。 うん。 ええ。 確かにそうですよね。まあ、安定性とか給料とかそういったね、目に見える物差しだけではなくて、こう、ご自身が何をしたいかとか、自分の仕事自体がこう気持ちよく、ね、あの、周りに対してもよくできてるかどうか。そういったものもやっぱりこう、やりがい？仕事に対するご自身のやりがいに繋がってるっていうことですもんね。
うーん。 うん。 うん。 いや。 ほんとに。いや、ほんとに。はい、おっしゃる通りです。ほんと。うん。
うんうん。いや、ほんとにご自身の、今回ですね、とても貴重なお話聞かせていただきまして、ありがとうございました。
や、こちらこそありがとうございました。